بُصي، ما أنا هأقول لِك برضه يعني أنتِ معاكِ حق في الحتَّة دي، الخوف إن أنتِ تبقى خايفة إن حد يفهمِك غلط، بس آآ دايمًا تبقى في ال في ال بداية ما تتعرفي على حد أو كده، أ أنتِ عارفة إن أنتِ ممكن تنقِّي الكلام أصلًا، اللي هو إيه، آآ في كلام أنت ش زي ما أنتِ قلتِ مع مع صحباتك مثلًا قبل كده بت آآ، فاهمين الكلام الحاجات الكلام المشترك اللي ما بينكم الإفيهات دي أو كده، فلما تكوني مع حد جديد لأ، مش كل الكلام مثلًا الهزار مثلًا الهزار بيبقى ليه مثلًا آآ عارفة يعني مثلًا حدود مثلًا في آآ بالضبط اللي هو هزار مثلًا خفيف كده اللي هو ما حدش يتضايق مثلًا كده آآ، ال ام بلاش الهزار التقيل أوي اللي ممكن مثلًا يبقى مع واحدة مثلًا صاحبتك من زمان أوي أو أنتيمتك أو واحدة قريبتك أو كده، فلأ يعني الحاجات دي ممكن أنتِ عارفة بتيجي بالتدريج واحدة واحدة بس كده، فهتلاقي نفسك بتتعرفي واحدة واحدة هتلاقي العلاقة أصلًا بتتطور معاهم، الهزار بيبدأ يزيد واحدة واحدة معاهم آآ، وعلى حسب اللي قدّامك يعني أنتِ عارفة أنتِ ممكن تاخدي بالك اللي قدّامك ده هو متقبِّل الكلام، متقبِّل الهزار، فهتبدئي تزوِّدي معاه مثلًا، آه أنتِ هتفتحي له قلبك مثلًا، تتكلِّمي معاها أكتر أو كده، والَّا هو شخص مثلًا قافل أو كده، فأنتِ هو هيبان عليه من أوِّل عارفة مثلًا 3، 4 جُمل بتتكلمي معاه هيبان عليه، الشخص ده أنتِ ممكن أصلًا تكمّلي ك آآ تبقى صاحبتِك والَّا لأ، والَّا لأ، ده شخص قافل.
اهم. بالضبط. أحط حدود. اهم. هو على فكرة أنت معاك حق بجد والله في موضوع اللي هو الهزار التقيل والكلام ده فعلًا في ناس كتير مش بتتقبّله يعني، فأنا عشان كده حاسَّة إن أنا إيه أوِّل القعدة ام هاحاول ما اهزرش على قد ما أقدر أصلًا يعني يعني إن شاء الله ما ابقاش سخيفة ما ابانش سخيفة ودمي تقيل، بس هاحاول ما اهزرش مش هاعرف اسيطر على هزاري هابقى هابقى قاعدة تلقائية فاهم، فهاجرب كده يعني، هاحاول آخد الجرأة دي، وأكيد يعني مش هيحصل حاجة أوحش من الوحدة اللي أنا فيها، وإن أنا فعلًا مش عارفة أتعرّف على حد.
لا لا، ما تقلقيش، مش هتبقي سخيفة، ما تقلقيش. على فكرة على فكرة وأنتِ لمَّا تكوني تلقائية برضه يعني بما إنِّك قلتِ إن أنتِ آآ، شخص اجتماعي وصاحباتك مثلًا كانوا بيحبوكِي وكده، وكان ليكِ صاحبات، ف تال تلقائيتك دي، هتحبّب الناس ال الجديدة دي فيكِ، يعني بما إنِّهم أصل يعني في حد مثلًا كان ليكِ صاحبات كتير وشايفين ان أنتِ اجتماعيَّة فبرضه خلاص أنتِ واضح إن أنتِ اجتماعيّة، فأي حد مثلًا هيتكلم معاكِ هيحس بالتلقائية بتاعتك، أنتِ شخص كويس أو كده فما تقلقيش، يعني ال ال الخوف اللي اللي جوّاكِ ده هيتكسر.
دي حقيقة، بس أنت أنا ما أعرفش هم يعني أنا ما أعرفش هم آآ آآ متقبلين حدود إيه الهزار فاهم، مهما أنا كنت تلقائية أو مهما كن كنت أنا ظريفة بس أنا ما أعرفش هم إيه اللي بيجرحهم، إيه الحاجات اللي ممكن تضايقهم، أنا ممكن أقول كلمة بهزار همّ ي يتضايقوا منها، أنا يعني هاحاول أبقى آه.
ممكن ممكن ممكن لو عملتِ كده ممكن مثلًا لو حسّيتِ إن حد مثلًا اتضايق من حاجة تعتذري، يعني الاعتذار برضه مش عيب، ممكن تعتذري مثلًا في حاجة زي كده لأ ما كانش قصدِك أو حاجة زي كده، اللي هو آآ، بُصي تلمّي الدور بسرعة بحيث إن هم هيحسوا إن أنتِ مثلًا إن أنتِ آآ ذوق، وبتعرفي تعتذري مثلًا وكده فبرضه هيتقبلوكي يعني ما تقلقيش.
اهم. أيوه. ماشي هاجرَّب كده يعني، وأتمنى الموضوع يعني إيه ي ي يرسى على حل، وزي ما قلت لك هو أكيد ما فيش أحسن من ما فيش أوحش من اللي أنا فيه حاليًا، فأتمنى المواضيع دي تضبط وبجد يعني أنا حاسَّة إن أنا ارتحت أصلًا لمَّا فضفضت معاك، فشكرًا بجد ليك.